طَب باقول لِك إيه، ه ه هاقول لِك على العكس شوية مثلًا، هل مثلًا لمّا بتكوني مثلًا زعلانة أوي أو م حاجة مثلًا مضايقاكِ، حاجة م مضايقاكِ جدًا يعني حاجة مزعّلاكِ أوي أو كده يعني، هل ممكن تسمعي أغنية مثلًا آآ بتسمعي أغنية حزينة برضه، اللي هي تزوّد، تأكّد الحُزن ده والّا بتسمعي أغنية العكس؟ <laughs>
<laughs> لأ، بُص أنا يعني بدأت أطبّق حاجة مُهمة أوي ف في حياتي بقى لي مثلًا آآ خلّينا نقول مثلًا 6، 7 سِنين كده ده ماشية في الموضوع ده، الموضوع ده فعلًا، فعلًا فَرَق معايا جدًا. أنا ما بقيتش أسمع أي أغاني حزينة، آآ آآ في أي وقت آه، خالص تمامًا ولا بقى "سابني وراح يا هوا كلّي جراح يا هوا" ما ما باسم <giggles> بجد كل كل الأغاني الحزينة دي أنا ما بقيتش أسمعها تمامًا والموضوع فعلًا فَرَق جدًا، لإن أنا كنت شُفت فيديو كده ب يعني بيتكلّم على المُدخَلات اللي أنت بتدخّلها لعقلك يوميًا، فكانت أكبر مُصيبة منهم هي الأغاني الكئيبة والحزين دي بجد مُصيبة يعني نِفْسي كل الناس تبقى بتُدرِك قد إيه الموضوع ده بجد خَطر على الدماغ بتاعة الناس علشان بجد يبطّلوه. فلأ أنا آه، يعني أنا م يعني تامر عاشور ده، تامر عاشور بالنسبة لي عليه إكس كبيرة، كل الجراح وتقطيع الشرايين ده خلاص ما بقيتش أسمعه.
فاه أهَم حاجة إمم. أيوه أيوه <chuckles> برافو عليكِ. ص آه. إمم، صح. طبعًا. آه، حد بيغنّي حزين أها. طَب أنتِ تقولي إيه مثلًا طَب تقولي إيه لواحد مثلًا يعني حرفيًا يعني من وِجهة نظرِك برضه يعني تقولي لواحد بيسمع يعني الأغاني الحزينة دِيّة لمّا بيسمعها بيقعُد يضحك جامد جدًا يعني بتسبب له كمّية سعادة رَهيبة، فهل هل هو عنده حالة نَفْسية والّا والّا <giggles> والّا مثلًا هو طبيعي كده زي الفُل يعني؟
آه. <giggles> لأ. آه. لأ، لو مش ب يا سلام! يعني أنا باشوف برضه إن ال أي حد لو لقى أي حاجة يضحك عليها يضحك يعني ما ما ما ما ما فيش أي حاجة.
يعني أنتِ شُفتِ مثلًا آه، في مغنّي اسمه آآ في كان في فَترة كده من فَترات زمان يعني اللي هو واحد كان واحد اسمه محمد هنيدي محمد لأ، محمد أي الهلال هلا هلال، محمد هلال كان بيك كان بي بيغنّي كده أغنية كان بيعيّط فيها "دايمًا دموع" وعمّال يعيّط وصوته عمّال يتدبِح وبت أنا كنت يعني في واحد
آه. محم آه. ده حمادة هلال.

أكيد طبعًا يعني ال الأغاني من الحاجات اللي ساعات ممكن بتدي طاقة كده، وتحفيز لأي حد في في الدنيا يعني، فأنتِ مثلًا بالنسبة لِك أنتِ تفتكري كده إيه الأغنية اللي ممكن بتديكِ طاقة، وبتحفزِك كده مثلًا إنِك يعني تعملي حاجة مثلًا حباها أو كده؟
آه، يعني في أغاني كده بتبقى مُحفزة جدًا، وفعلًا لمّا بابقى يعني م متضايقة، أو مثلًا آآ ما عنديش طاقة في أيام مُعيّنة، أو حاسة مثلًا بتكاسُل، لأ، بت بتحسسني بصراحة بحاجات كويسة أوي، يعني في أغنية لإليسا آآ اسمها هنغني كمان وكمان.
آه. أُغنية لإليسا امم.
الأغنية دي أعتقد آه، يعني أعتقد الأغنية دي هي حفزِت حفزِت بيها العالم العربي كُلّه، يعني م مش أنا لوحدي، لإن الأغنية دي كانت معمولة أيام الكورونا. ف آه، <tsk> كانت معمولة أيام الكورونا، وكمان هي كانت مصوره لها Video Clip كده لذيذ جدًا، إحنا في أيام الكورونا كُلّ الناس كانت قاعدة في البيت، ما كانش في أي حاجة بتتعمل، كان في حظر تجوّل، ما كناش بنروح الشُّغل، فكان في كآبة سايدة كده، ف فهي عملت الأغنية دي، وكانت بجد جميلة، وعملتها حتى في Video Clip إن هي بتكلِّم واحدة صاحبتها Video Call زي ما إحنا ما كُنّا بنعمِل، كُنّا بنكلِّم الناس Video Calls فهي الVideo Clip بتاعها كمان لذيذ أوي، فآه طبعًا في مزيكا كتير بتحفِز.
ياه! يعني من فترة، آه. إمم، إمم. تمام. إمم. تمام.